ああ、良かったです。えっと、あとそうですね、あの、ほんとに疲れてる時はちょっともう、寝てしまうっていうふうにおっしゃってたと思うので、ま、方法のひとつとして、そそれあの、ちょっと意図的に作ると言いますか、例えばその、あの、ジムに通ってみるってのはどうでしょうか？
うん。 ああ。 ああ、なるほど。ジム。ああ、だからほんとに、運動とかをするってことですよね、寝るために、疲れるために運動をしよう
はい。そうすると、結構あの体力づくりにもなりますし、体力づくりになって、あのま、ほんとに、あの、まあ、しんどいなっていうことも減るかなっていうのもありますし、あの、ま、つかま、それでその日疲れてしまうと、ちょっとあの、ま、ダラダラ見ようっていう気力もなくなって、こう、ま、早く寝れるんじゃないかなっていうのもちょっと思いましたね。
ってことですね？ はあ。 ああ、なるほどなるほど。まあ、確かにそうですね。ジムっていうのはあんま考えたことないですけど、結構あれなんすかね、そんなに高くないですかね、わかんないですけど。
ああ、そうですね。ジムって結構あの、なんでしょう、無料と無料っていうとあれですけど、あの、その、あの、ま、しょつき無料最初の月は無料みたいなサービスやってとか、いろんなところありますので、ちょっとそういったところを、もうちょっと、まま、費用が気になるようでしたら、ちょっといろんなとこをはしごすると、もう、<laughs> 結構それで初回サービスで、ほんとに費用をほん抑えられるみたいなのもありますし。
うーん。あ、そうなんですね。 ああ。ああ、す <laughs> いや。ああ、確かにね、ちょっとせこいですけどね。なんか、あ、確かになんか、ああるんですよね、なんかうちのなんか、めちゃくちゃ家の真ん前ぐらいになんか、chocoZAP があるにはあるんですよ。
<laughs> ああ、そうなんですね。ちなみにその chocoZAP だと確かその、ま、Twitter でたまにその、しょつき無料のクーポン配ってたりしますので。
うーん。 へえ。ああ、そうなんですね。まあじゃあ、それあれですね、別になんか、ま、継続すできるかどうかむ分かんないですけども、とりあえず無料でちょっと始めてみるってのもね、悪くないかもしんないですね。
はい。ちなみにその chocoZAP だと、ちょっとあの、入って、あの、しばらくこう、ま、入ってなかったりすると、また、あの、無料クーポンをメールで送ってきたりってのもあるあるので、あの、そういったところもと取り入れていただけると、ちっと、ま、やりやすいんじゃないかなと思います。
ああ、すごいすね。へえ。 はあ。そうなんですね。アマゾンプライムみたいな。はあはあはあ。
<laughs> ほんとにその通りで、はい。
<chuckles> ああ、ま、じゃあ確かになんか、運動っていうのはあんま考えたことなかったんですけど、正直。あの暗いし、なんか外で走るってのもちょっと怖いんで。まあでも、確かになんかジムとかであれば全然明るいですし、なんかめちゃくちゃ家に近くにあるってあれば、全然、なんか行けなくもないって感じはするので、なんかそういうところでね、ちょっと体力をちょっと削って、なんか無理やりなんかあの、ちょっともう寝たいわって思えるような状況に持ち込むことができれば、確かに、今ほどめちゃくちゃな時間に寝ることもね、無くて済む感じはしますよね。
はい。 ああ。 はい。